Ừm. À, bạn ơi, à, mình là một người, à, khi mà mình, à, tan làm về nhà ấy, sau từ làm là mình cũng rất là thích dành cái thời gian cá nhân của mình cho những cái, ơ, việc mà mình, à, giải trí này, cũng như là cho những cái sở thích cá nhân của mình luôn. À, tuy nhiên ấy, thì, à, mình thường nha, thường là mình sẽ, a, hay, a, xem phim này, à, nhiều lúc thì mình cũng sẽ, kiểu, à, à, giải trí bằng cách là nghe nhạc, hay là xem phim, nhưng mà tuy nhiên á, thì nó cũng sẽ, a, mình cũng hay là khá là hay bị xao nhãng. Ví dụ như là mình thường hay xem phim với lại xem những cái chương trình truyền hình thực tế ấy, thì mình khá là thích xem những cái chương trình đấy nha, nhưng mà tuy nhiên thì mình lại rất hay xao lãng ưm, xao nhãng là mình hay nghịch cái điện thoại ấy, tức là mình cứ vừa xem phim này là vừa xem, a, chương trình truyền hình này, lại vừa kiểu nghịch điện thoại. Thế là, kiểu, nhiều lúc là, kiểu, mình còn chẳng biết là <chuckles> ở trên, a, ti vi nó đang chiếu đến cái cảnh nào này, xong rồi lúc sau mình quay lại mình nhìn cái ti vi ấy, thì nó lại, kiểu, sang một cái cảnh khác. Thế là mình, kiểu, cho dù mình xem cả tiếng rồi, mình vẫn lại không hiểu cái nội dung, hay là những cái, kiểu, trò chơi của cái chương trình đang như thế nào cả, tại vì là mình cứ hay bị, kiểu, vừa xem điện thoại này, vừa chơi, thế là, kiểu, vừa xem điện thoại nó lại không tập trung vào, à, điện thoại và xem cái chương trình truyền hình thực tế cũng không tập trung vào cái đấy luôn, thế nên là cuối cùng cả hai cái đều, kiểu, chả tập trung được một cái nào cả. Nên là mình cũng thấy rằng là như vậy thì nó cũng không hay, tại vì nó cũng khá là mất thời gian ấy, mất cái thời gian của mình và mình, kiểu, lại, ờ, không, ơ, ô kê được một cái nào cả. Thế thì, kiểu, bạn có thể giúp mình là tìm ra cái cách để làm sao cho mình đỡ bị sao nhãng khi mà mình xem những cái chương trình giải trí được không?
Ờ, vậy hả? Rồi. Rồi. À. Ngoài. Ngồi. Rồi. Đúng rồi. Rồi, rồi, vậy là bạn hay bị xao nhãng khi mà xem các chương trình giải trí trên ti vi đó bởi cái việc mà điện thoại, đúng hông nè? Ồ, ồ, bây giờ cái vấn đề này phổ biến lắm luôn á, cái việc mà điện thoại là một cái vật bất ly thân đối với mỗi người á thì quà quá là quen thuộc rồi. Vậy thì không biết á ngoài cái việc mà, gọi là, điện thoại ra đó, thì bạn còn hay bị xao nhãng bởi cái vấn đề gì không?
Ừm, đúng rồi. À, đúng rồi luôn. <laughs> Ừm. Ừm. Ừm, thực ra là cũng có luôn, tại ví dụ mình còn ở nhà với cả ng người thân này, ba, mẹ, em gái mình, thế nên là nhiều lúc khi mà đang xem ấy thì lại, kiểu, phải chạy ra, kiểu, à, phụ giúp ba mẹ làm cái này cái kia, hoặc là, kiểu, sẽ, kiểu, còn nói chuyện với mọi người nữa. Thế nên là nhiều lúc mà mình cũng, a, quay sang nói chuyện mọi người này, hay là chạy đi chỗ khác để phụ giúp, a, gia đình cái này, cái kia thì quay trở về thì nó cũng, kiểu, bị xao nhãng luôn và mình cũng không thể nào mà bắt kịp cái nhịp ở trên ti vi nữa.
Rồi. Ồ. Rồi. Rồi, rồi. Vậy là ngoài điện thoại ra thì cũng là v vân các vấn đề như là việc nhà cũng gây xao nhãng bạn ha. Vậy thì bạn thường xem gì trên điện thoại mà khiến bạn phải xao nhãng đến c cái việc giải trí vậy?
Ừm, đúng rồi. À, thật ra trên điện thoại thì mình hay lướt những cái trang mạng xã hội này, hoặc là mình hay xem những cái, kiểu như là, video TikTok, hoặc là mình sẽ hay s kiểu, săn sale ở trên Shopee, kiểu, nó rất là nhiều cái gây để có thể, ờ, lướt để mà gây xao nhãng luôn á.
Rồi. À. Ồ. Rồi, rồi, vậy là những cái hoạt động trên điện thoại bạn thì cũng rất là quen thuộc thôi. Vậy thì, à, khi mà giải trí á thì bạn thường là xem một mình hay là có xem với người nhà không?
Ừm. Có, thường là mình xem thì mình sẽ xem với cả người nhà luôn á. Thường là, kiểu, à, nhà mình là cũng sẽ hay bật YouTube lên này để xem, xong rồi, kiểu, thực ra là cũng không xem tập trung được đâu, mà cũng cứ, kiểu, vừa tranh thủ vừa ăn vừa xem này, hay là vừa tranh thủ vừa làm việc nhà vừa xem này, xong rồi vừa tranh thủ, kiểu, nói chuyện với nhau vừa xem á, nên là thường là cũng chẳng có ngày nào là tập trung được luôn.
Rồi. Rồi Rồi, rồi. Ờ, vậy thì không biết là bạn có cái thời gian cố định cho cái việc thư giãn hông, hay là lúc nào rảnh thì bạn vào bạn xem thôi? Hay là bạn có những cái khung giờ như là buổi tối, giữa trưa thì bạn sẽ xem?
Đúng là, à, thường nha, thì mình sẽ hay xem những cái chương trình này vào cái lúc, à, buổi trưa đi, buổi trưa thì mình sẽ hay xem ở công ty, là sẽ xem trên máy tính của mình, thì nó sẽ tập trung hơn được một xíu đấy, còn nếu mà đến buổi tối về nhà á, thì đúng là mình cũng sẽ hay xem cái giờ ăn tối nè, hay là sau giờ ăn tối một xíu. Thì lúc đó là, kiểu, cái thời gian nghỉ ngơi của mình mà, nên là mình sẽ hay dùng để mình xem, nhưng mà tuy nhiên ấy, thì, à, cái thời gian buổi tối là lúc mà xem với cả gia đình luôn nên là sẽ vừa phải ăn này, vừa nói chuyện này, xong rồi lại vừa, kiểu, à, còn làm những cái việc nhà nữa, nên là lúc ấy là lúc mà dễ xao nhãng nhất luôn á.
Rồi. Đúng rồi. Rồi. Ờ, vậy thì, à, hông biết á là trước đây á bạn đã từng thử cách nào s để giảm cái việc sao nhãng này chưa?
Ừm, thực ra là mình mới giảm cái việc ờ, thử cái việc giảm sao nhãng bằng cách là cách ly cái điện thoại đó thôi, tức là mình sẽ cố gắng là mình sẽ không, kiểu, lướt điện thoại vào cái lúc đấy này. Còn thực ra còn cái việc mà nói chuyện với cái gia đình hay là phụ giúp gia đình cái việc nhà ấy, thì cái đấy thì mình nghĩ rằng là nó không thể tránh khỏi luôn. Còn cái mà sao nhãng vì điện thoại thì mới là cái có thể dễ để mình kiểm soát nhất thôi, còn những cái kia á là, à, rất là khó, tại vì, ừm, cái đấy nếu mà mình không phụ giúp việc nhà hay là mình không ăn cơm của mọi người thì nó sẽ không hay một tí nào cả, tại những cái đấy nó sẽ quan trọng hơn là những cái việc mình giải trí mà, đúng không?
Rồi. Đúng rồi. Chính xác nha. Ờ, vậy thì bạn thường giải trí bằng cái việc xem ti vi, đúng hông? Nhưng mà bạn sẽ xem những cái nội dung gì trên ti vi nè?
Ừm. Ừm, thường là mình sẽ, ơ, a, nếu mà, ờ, nếu mà những cái mình hay xem nhất là mình sẽ hay lên YouTube mình xem những cái chương trình nh truyền hình thực tế thôi. Hà và còn phim ấy, phim thì, kiểu, hồi trước mình hay xem phim Hàn, hay xem phim, kiểu, à, tình cảm Hàn Quốc, nhưng mà bây giờ thì mình tại vì là cái phim đấy nó khá là nhiều tập, nên là mình cũng thấy rằng là mình không, kiểu, thể nào mà, kiểu, xem liên tù tù được những nhiều tập như thế. Nên là bây đợt này mình cũng, kiểu, ờ, không có quá nhiều thời gian để mình xem được phim Hàn nữa, nên là mình cũng không còn xem như ngày xưa nữa.
Rồi. Đúng rồi. Rồi. Rồi, ờ, mình cũng đã hiểu được cái vấn đề bạn đang gặp phải rồi nha. Thì cái vấn đề mà dễ bị xao nhãng bà bằng điện thoại như thế này rất là bình thường thôi, và mình sẽ có một vài lời khuyên để bạn có thể, gọi là, tăng cái sự tập trung của mình, đặc biệt là trong những lúc giải trí như vậy nha. Thì đầu tiên đó bạn nên, gọi là, một cái một cái giải pháp rất là chung chung là bạn nên thiết lập môi trường và giảm những cái ảnh hưởng từ điện thoại. Thì như bạn đã nói đó, thì bạn có thể là cách ly điện thoại trong cái lúc mà bạn, gọi là, giải trí hay là xem ti vi và cũng như là giảm cái ảnh hưởng của môi trường nữa. Bạn có thể chọn ra những cái giờ xem á mà, gọi là, không không có quá nhiều việc nhà, tức là những cái lúc mà bạn bận á thì bạn có thể trung làm đi, còn những lúc mà bạn rảnh á thì bạn có thể ngồi xem giải trí và những lúc như thế thì bạn hãy cách ly cái điện thoại ra nữa. Và như vậy đó là bạn có thể tạo một cái môi trường thực sự, gọi là, yên tĩnh, thực sự là tập trung cho bản thân bạn, à, trong cái việc mà giải trí như thế này nha. Thì không biết là cái cái việc thiết lập môi trường như thế này á có khó khăn gì với bạn không?
Ừm. Ừm. Ừm. Ơ, là cái điều này nó cũng nghĩ lại thì cũng không quá khó khăn đâu. Cái việc mà cách ly điện thoại ấy thì đúng là mình sẽ hơi, kiểu, <laughs> ờ, ngứa ngáy tay chân một tí thôi, nhưng mà nếu mà mình, kiểu, ờ, cố gắng tập trung vào một cái này, thì mình nghĩ rằng là cái việc mà cách ly điện thoại nó cũng sẽ không quá là khó đâu, chẳng qua là, kiểu, mình cứ, kiểu, quen tay ấy, là, kiểu, lúc nào cũng phải, kiểu, lướt lướt, xem xem một cái gì đấy. Còn nếu mà không xem là cũng cứ thấy bị thiếu thiếu ấy, thế nên là đúng là nếu mà mình, à, cố gắng, mình, kiểu, ờ, cách ly ra thì cũng vẫn sẽ thực hành được thôi.
Rồi. Đúng rồi. Chính xác. Rồi, ngoài ra đó thì bạn cũng nên tạo thói quen và tạo nên bằng cách là tạo cái khung cố định cho thời gian giải trí nha. Như việc là ví dụ như cả buổi tối á thì bạn cũng hông thể nào là xem giải trí hết rồi, đúng hông? Thì còn mà việc nhà, còn nấu cơm, hay là còn dọn bát gì đó. Nhưng mà ví dụ như từ 9:00-10:00 tối chẳng hạn bạn rảnh đi, thì bạn hãy tạo cái khung thời gian cố định đó cho việc xem ti vi để giải trí. Như vậy đó, thì bả bản thân bạn sẽ tạo cho chính, gọi là, những cái việc như vậy sẽ tạo cho bản thân bạn một cái thói quen. Mỗi kỷ luật là từ 9:00-10:00 là bạn chỉ tập trung vào giải trí thôi, chứ hông có tập trung vào vấn đề gì khác cả, thì đó, giúp cho bạn sẽ tăng sự tập trung cho cái việc thư giãn này nha. Thì không biết là nếu bây giờ mà thiết lập một khung giờ thời gian cố định cho việc giải trí vào buổi tối á, thì bạn có thể là cho nó từ khoảng mấy giờ đến mấy giờ nè?
Ừm, là thế nào ta? Ừm. À, kiểu, à, buổi tối của mình ấy thì mình thấy rằng là nó mình sẽ hay, kiểu, rảnh rỗi vào tầm, à, đúng là cái khung bạn nói đấy, khoảng 9:00-10:00, lúc đấy là mình đã ăn uống này, xong rồi mình, à, tắm rửa, xong rồi mình, à, dọn dẹp các thứ xong hết rồi, thế nên là, kiểu, à, cái thời gian đấy sẽ là thời gian mà mình có thể, kiểu, thư giãn hoàn toàn luôn. Và đúng là m mình sẽ dành được khoảng 1 tiếng mình tập trung để mình, à, kiểu, xem phim nè, hay là xem những cái, à, chương trình, à, truyền hình thực tế mà mình yêu thích đấy.
Rồi. Hợp lý nha. Ngoài ra đó thì bạn cũng tăng cũng có thể tăng cái sự hứng thú, cũng như sự tập trung bản thân bằng cách là rủ mọi người trong gia đình cùng xem phim nè, đặc biệt là chọn những cái nội dung mà hài hước hay là, à, mọi người cùng thích á. Thì như vậy đó, thì mỗi lần mà có một cái vấn đề gì đó thì mọi người sẽ cùng nhau bàn luận về chủ đề đó, tăng cái sự hứng thú cũng như tập trung cho bản thân bạn. Thì bạn cứ tưởng tượng xem, cái lúc mà mọi người đang xem, đang bàn luận đi, mà bạn cầm điện thoại lên thì bạn cũng thấy kỳ, đúng hông? Đó, nó cũng cho một lý do để bạn có thể tăng sự tập trung, giảm bớt cái sự sao nhãng từ điện thoại đó. Thì không biết là bạn và gia đình có thường hay xem chung những cái nội dung thư giãn như trên TV như thế này không?
Rồi. Thì ba mẹ mình thì, kiểu, cũng lớn tuổi nên là sẽ thường hay xem trên TV hơn là lướt điện thoại, thế nên là mình cũng, a, khá là hay có thời gian để, kiểu, có thể, à, xem cùng với gia đình nè, và có thể bàn luận. Nhưng mà tuy nhiên đấy, nhiều lúc là cả gia đình mình cũng mải nói chuyện mà cũng, kiểu, hơi sao nhãng luôn á. Nhưng mà, kiểu, bây giờ mình sẽ cố gắng là, kiểu, mình sẽ, a, a, chỉ bàn luận những cái nội dung trong cái, a, chương trình mình xem thôi, thì chắc là, kiểu, nó sẽ tập trung hơn và nó sẽ đỡ sao nhãng hơn đấy.
Rồi. Rồi. Ừm. Rồi, ngoài ra á nha, thì bạn cũng nên chọn những cái nội dung phù hợp với bản thân, đôi khi cái việc sao nhãng nó không phải vì điện thoại đâu, mà chẳng qua là bạn chưa chọn một cái nội dung, một cái chương trình hay là một cái kênh nào đó mà bạn thực sự hứng thú thôi. Thì bạn có thể xem xét là những cái nội dung thực sự phù hợp với bạn nha, chứ không phải là cái chương trình giải trí nào thì cũng phù hợp với mình đâu. Hãy xem xét là cái chương trình giải trí nào thực sự khiến cho mình, bản thân mình cảm thấy thu hút, a, bạn có thể th thấy thò mò và muốn xem, thì bạn có thể chọn nội dung đó và xem nha.
Ừm. Ồ. Ờ, ờ, đúng quá ha. Ừm, đúng rồi ha, đúng là có thể là hiện tại mình đang, kiểu, ừm, cứ thấy cái chương trình nào hot hot ấy, chương trình nào mà nhiều người xem là mình hay xem này, nhưng mà biết đâu đấy lại không phải là cái chương trình mà mình, kiểu, à, thực sự là yêu thích. Nên là, kiểu, ừm, gần đến, gọi là, cái, a, cả năng mà, kiểu, thu hút của cái chương trình đấy đối với mình nó không được nhiều ấy, nên là mình sẽ không thể nào mà, kiểu, mình tập trung xem được, và mình sẽ thỉnh thoảng lại lướt điện thoại này, xong rồi sẽ, a, làm những cái mà nó, à, ngoài cái chương trình đấy ra, nên là mình không thể tập trung được để để biết được cái nội dung nó là gì. Thế thì, kiểu, bây giờ là mình sẽ cố gắng là mình tìm những cái chương trình nào mà nó phù hợp với mình này, xong rồi có thể nó sẽ cũng không cần phải quá dài đâu, à, không cần quá dài để, kiểu, mình, à, à, dành nếu mà khi xem là sẽ có dành được, g gọi là, trọn vẹn cái thời gian để mình xem, tập trung để xem luôn, thì mình sẽ cố gắng mình sẽ thử cái cách này ha.
Rồi. Chính xác. Rồi. Đúng rồi. Chính xác nha. Rồi, à, thì như bạn cũng có nói đó, thật ra cũng không cần quá dài đâu, bạn hãy chọn những chương trình đâu đó tầm khoảng 20 phút, 30 phút một lần thôi, để bạn có thể tận hưởng, gọi là, trọn trọn cái nội dung của nó, cũng như tập trung cho nó, sau đó thì bạn và người nhà có thể cùng trò chuyện một chút nè. Và đôi khi mà ngồi trước ti vi 1-2 tiếng á thì cũng là một cái điều không nên ha, à, nên, gọi là, chuyện chúng ta vẫn nên chú trọng vào những cái, gọi là, thao những cái tương tác bên ngoài đời thật hơn, vẫn có thể giúp bạn thư giãn mà, mà lại tăng cái tình mối tình cảm, mối liên hệ với những người trong gia đình nữa. Thì vẫn có thể xem xét là chọn những cái nội dung mà tầm 20 phút, 30 phút thôi mà mọi người đều thích nha, để sau khi xem xem xong một chương trình á, thì mọi người có thể thoải mái bàn luận về vấn đề đã xem.
Ừm, đúng rồi ha! Ừm. Ờ ha, đúng là mình cũng đang thấy rằng là những cái chương trình mình xem với gia đình nó cũng hơi dài thật, và nó cũng hơi lê thê ấy, thế nên là, kiểu, cái việc mà ngồi, à, ngồi xem với nhau như thế nhiều lâu quá ấy thì, kiểu, ba mẹ mình cũng thấy chán. Thế nên là, kiểu, khi mà xem xong ấy là cũng hết cả thời gian để mà, kiểu, bàn luận với nhau luôn. Ừm, đúng là mình sẽ phải thử cái cách là mình sẽ xem những cái chương trình nào mà nó ngắn thôi, xong quyền là mà nó hay, nó cuốn hút để, kiểu, sau đấy thì mình cả gia đình sẽ có cái chủ đề chung này, để có thể nói chuyện với nhau cũng như là để có thể, kiểu, à, cùng nhau, kiểu, trò chuyện để tăng cái, gọi là, tình cảm gia đình lên á.
Đúng rồi. Chính xác. Rồi. Đúng rồi. Thì những cái l lời khuyên mà mình đưa ra nó, thì bạn có thể xem xét là áp dụng từng lời khuyên, từng lời khuyên một thôi, kèm theo đó là ghi gh ghi dõi cái quá trình thực hiện, cũng như là kết quả nó mang lại nha. À, và hy vọng là nó sẽ mang lại cho bạn cái kết quả khả quan và tích cực, giúp bạn có thể tập trung hơn trong quá trình giải trí của mình cùng với gia đình và người thân nè. À, mà nếu mà bạn còn bất kỳ thắc mắc nào hay là, à, còn vấn đề nào chưa rõ á, thì đừng ngần ngại mà hỏi mình nha, mình sẵn sàng giải đáp cho mặt cho bạn nè.
Ừm. Hôm nay thì mình cũng rất là vui khi mà được nghe những cái lời khuyên của bạn này. Đúng là những cái lời khuyên này ấy là những cái mà mình rất là cần luôn. Tại vì là mình là một cái đứa không thể nào mà tập trung được quá là lâu dài này, cho dù là khi mình đi giải trí hay là cho dù mình làm việc ấy cũng rất là khó tập trung luôn, thì cái lời khuyên của bạn đúng là, kiểu, cứu cánh cho mình ấy, để mình, à, kiểu vừa có thể là, à, dành thời gian xem được, ờ, kiểu, giải trí cho bản thân này, lại có thể vừa dành thời gian cho gia đình của mình. Thì mà hôm nay mình cũng rất là vui khi mà được nghe cái lời khuyên của bạn. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha.
Rồi.